Richtig, richtig. Das war nämlich dieser Schulfreund, der hatte dann eine Online-Freundesgruppe, in die ich dann auch reingekommen bin, einfach im Sinne von: „Äh, ja, ich hänge heute mit denen rum, willst du auch kommen?“, ne, <giggles> auf den O-Ton. Äh, tatsächlich war das also komplett online. Ich habe den ehrlich gesagt auch bisher noch nie in Person gesehen.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, interessant. Mhm.
Ja, ja. Äh, ich weiß einige Eckdaten über ihn. Er lebt in Großbritannien, zum Beispiel, das weiß ich. Ja, ich weiß grob wie er aussieht, tatsächlich habe ich doch auch noch kein Bild von ihm gesehen. <chuckles> Äh
Ja. Und wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
äh, das sollte jetzt so knapp schon 6, 7, 8 Jahre sein, doch.
Ja, irre.
Mhm.
Und kam da jemals so 'n Gespräch auf? „Lass uns mal irgendwie treffen“ oder wenn er mal in Deutschland ist oder du in Großbritannien oder so?
Ich weiß. <snorts> <giggles> Das kam weder das eine noch das andere jemals vor, insofern ist das müßig. Äh. <chuckles> Aber eventuell fliege ich irgendwann mal nach Großbritannien wegen 'nem neuen Hobby, das ich aufgehoben habe. Das ist ein bestimmtes Spiel, das hat, äh, Turniere gerne mal ü überall, in allen Ecken und, ne, Großbritannien ist nicht so weit weg, da kommt man vielleicht mal hin. Also, vielleicht kommt da was zustande.
Okay. Aber was ist das für 'n für 'n Spiel, nur damit damit ich 'n besseres Verständnis habe auch? Also, diese Onlinespiele, die du machst, ne, es ist 'n bestimmtes Genre?
Äh, das ist Mhm, das das 'n das 'n Multiplayer-Spiel in dem Fall. Das ist 'n Fighting Game, das ist, äh, „Under Knight In Birth 2“.
Das heißt?
Das ist nicht mal der volle Titel, der ist noch länger, aber <giggles> belassen wir dabei. Das ist auf jeden Fall 'n Fighting Game, also 1 gegen 1.
Aber erklär das doch mal 'nem 'nem Laien, damit ich 'n besseres Verständnis habe. Was ist es denn für 'n Spiel genau, wo also, worum geht's bei dem Spiel?
Ja.